ما هي بُص، هي كانت في الأول في الحاجات المهمة و ويعني يعتبر معظم الحاجات المهمة اللي أنا دايمًا بأجّلها. لو حاجات خفيفة سهلة إن هي تتعمل على طول، لأ عادي ممكن أعملها ولكن يعني تقريبًا معظم الحاجات يعني اللي هي ب بتكون موجودة في اليوم بتاعي، سواء بقى زي ما قُلت
المهمات اليومية بتاعتِك آه.
آه. يعني زي ما قُلت لك في الشغل، في حاجات البيت، آآ تجهيزات أمور معيّنة مثلًا، يعني مثلًا مسافرة ع دي مسافرة ومحتاجة أجهّز الشُنط بدري. فبرضه بأخّرها للآخِر خالص مثلًا يكون فاضل خلاص كام ساعة على ميعاد السفر، أ أبتدي أجهّز حاجتي.
أيوه آه. آآ ت تستعيدي الذاكرة إن أنتِ عندِك سفر ولازم آآ يبقى عندِك ال آه، آه. آه، أنا فاهمِك آه. إمم. طَب أنتِ إمم. أنتِ حاولتِ طيب يعني آآ في أي محاولات منِّك إن أنتِ تحلّي الموضوع ده، حاولتِ تعملي أي حاجة؟
آه. ولازم أجهّز الشنطة. بالضبط. فشوف تخيّل بقى ب إمم. اتفضّل. آه الصراحة. يعني بُص، هو أنا حاولت إن أنا أ أوقّف فكرة التسويف دي عندي شوية، بإن أنا أجبر نفسي إجبارًا يعني إن أنا أحُط نفسي آآ يعني كان في عندي تاسك الشغل، قُلت لأ أنا هاعمل التاسك وهاخلّصه النهارده قبل معاد الdeadline ومش عارف إيه. المهم إن أنا بمُجرّد ما قعدت، بصّيت على الموبايل وفتحت قُلت بقى أتفرّج على الفيديوهات وأتفرّج على الريلز ومش عارفة لقطة فيلم عدِّت عليّا، فقُلت طب ما أتفرّج على الفيلم بالمرّة. الله اللي هو ما تس ما استب ما عملتش حاجة، يعني أنا كان القرار جو
آه. إمم، إمم. ما لحقتيش تعملي حاجة آه. إمم.
آه. يعني القرار ج جوّايا وإن أنا بجد نفسي أغيّر الموضوع يعني جوّايا ولكن آآ الموبايل ظهر آآ لأ، فأنا بقى مُشتِّت بالنسبة لي إنه لأ أنا عايزة أتفرّج على الفيلم أش أشوف الفيديوهات، أشوف الأخبار، الكلام ده.
مش قادرة.